อ้อ ค่ะ
ใช่ เราก็เลยแบบ "เออ ไม่ไหวแล้ว" ฉันแบบลาออก แล้วก็ไปทำโลจิสติกส์เลย ตรงกันข้าม
อ้อ มาทำโลจิสติกส์เหรอคะ?
เรารู้สึกว่า ใช่ ๆ เราลาออกจากมาร์เก็ตไปทำโลจิสติกส์แทน เรารู้สึกว่า เฮ้ย ตื่นเต้นน่ะ ท้าทายอะ มันเหมาะกับเราดี เราได้ทำเหมือน ฮอต เหมือนเป็นในส่วนของ ตอนนั้นน่ะค่ะ เราทำเป็นพรอเจกต์ทีมใหม่ ที่มันจะเป็นการ คล้าย ๆ HR แล้วก็เทรนนิง แล้วก็ Marketing แล้วก็ดูแลหลังบ้านอีกทีหนึ่ง มันคือการทำอะไรที่สารพัด เยอะแยะมากมาย เปลี่ยนงานตลอด เรารู้สึกว่า เออ สนุกมาก เพลินมาก จนตอนหนึ่งน่ะค่ะ เรารู้สึกว่า เออ
อา ค่ะ ค่ะ โอ้ อ๋อ
อันเนี้ย เราแบบแฮปปีมีความสุขมากจริง ๆ นะคะ จน อยู่จุด ๆ หนึ่งน่ะค่ะที่ทีมเราโดนยุบ แล้วเราก็โดนย้าย กระจายไปทีมอื่น แล้วเราไปเจอหัวหน้าไม่ดี ตรงเนี้ย แล้วก็เจอเพื่อนร่วมงานไม่ดีอีก ไฟที่มันเคยแบบมอด ตรงเนี้ย มันก็กลับมามอดซ้ำอีก ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยก็คือแบบมันลุก โชนมาแล้ว เราก็เลยแบบ "โอ๊ย ฉันแบบ ไม่ใช่ ที่นี่ ไม่ใช่สำหรับฉัน" แล้วฉันก็ลาออก
อ้าว อ้าว ค่ะ อ้อ อ๋อ
อีกรอบหนึ่ง
โอเค แบบว่า เสียดาย ใช่ไหมคะ? ที่แบบว่าไฟอุตส่าห์กลับมาแล้ว ก็ต้องกลับมามอดอีก
ใช่ค่ะ แล้ว ถูกต้องค่ะ แต่เราก็ดีใจนะคะที่เดา เราแบบได้ลาออกช่วงนั้น เพราะตอนเนี้ยเราได้ทำงานสิ่งที่แบบเราชอบแล้วก็เงินดีมาก
อ๋อ โอ เค <chuckles> โฮว่ะ ประโยคหลังสำคัญค่ะ
เราก็รู้สึกว่า เออ ดี ดีแล้วแหละ ที่แบบ <chuckles> ตอนนั้นเราอาจจะเสียใจก็ได้ค่ะ เพราะตกงานอยู่ช่วงหนึ่งเลย นานเหมือนกัน แต่ว่าตอนเนี้ย
อา
มีชีวิตที่แบบดีแล้ว โอเค แฮปปี แล้วงานก็ท้าทายทุกวันเลยค่ะ ใช่ จะบอกว่า งานเรา เราตอนเนี้ยแบบยากมาก มีไฟตลอดเวลา ถูกต้องค่ะ จะต้องเหมือนรับมือกับคนที่แบบเป็นประสาททุกวัน ๆ แล้วแต่ละเคสไม่เหมือนกัน ประสานงานตลอด เรารู้สึกว่า มันดี เข้ามือ ได้แบบตีกับคน
อ๋อ ยินดีด้วยค่ะ อ๋อ <chuckles> สมใจเลย <chuckles> อ้อ มันไม่น่าเบื่อ ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ มันไม่ได้น่าเบื่อ แต่มันเครียดมาก อุ๊ย แต่เราสนุกนะคะ <chuckles> แปลก ๆ
อ๋อ โอเค อันนี้เยี่ยมเลยค่ะ <chuckles> สุดยอดเลย โอ้โฮ
ค่ะ ปกติแล้วน่ะค่ะ เวลาที่แบบคุณแบบรู้สึกหมดไฟน่ะค่ะ คุณแบบมีวิธีรับมือหรือว่าลุกขึ้นมาสู้ไหมคะ ตรงนี้?